Oi, Zwetschgenkuchen. So 'n richtiges Blech? So 'n richtiges Blech voll? Oh. Lecker.
Ja, das ist auch Ja genau, so 'n Blech, genau, richtig. Ja, so alt das ist ja auch so 'ne schwäbische äh, so so so 'ne so 'ne äh, äh, so 'n Rit na ja, ich weiß nicht, s Ritual, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll.
Gibt's doch überall. Das ist nicht schwäbisch, das gibt's doch überall.
Ja, ist nicht schwäb schwäbisch, okay. Hatte immer gedacht, das wäre so 'n typisch schwäbisches Gericht, aber es ist dann doch nicht s ah, ja.
Ja. Nein, „die Spätzle“, das ist schwäbisch. Den Rest haben wir alle. <laughs> Ja? <laughs>
Ah, okay, ja. <laughs> Ja, und ich kann mich noch erinnern, da gab's dann immer diese diese „Kriböller“, diese diese, äh, „Teigbobbels“, die da mit drauf sind. Also da das ist ja auch das glaube au wird glaube, auch unterschiedlich gemacht. Also mal sind mehr diese, ähm, „Teigdinger“ mit drauf und mal weniger. Und die waren immer da waren immer viele drauf, das weiß ich noch. So mit mit so Zucker so Art Zuckerteigstreusel oder was das da so Streusel halt. Mhm. Und an das kann ich mich eigentlich noch gut erinnern. Und diese diese halben Stücke, die man die da meist mit drin waren. Also, es waren immer so recht große Stücke mit drin. Ja.
Aha. Ja, okay. Ja, ja. Aha. Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, so sch mhm. Ah. J Zwetschgen?
Mhm. Zwe Zwetschgen, genau. Ja.
Ach so. Aha, gut. Na, der also die sind lecker, vor allen Dingen, wenn sie frisch sind. Und das Ganze isst du mit Schlag Ja, super, ne?
Mhm. Ah, wenn er noch warm war, war's ja oh, das war so lecker. Ja. Das das haben wir und ja, genau. Und es se ist immer so so leicht Zucker, Zimt Zimt, viellei ja, ich glaube, Zimt war noch bisschen mit. Ich bin mir jetzt heute nicht mehr ganz sicher, wie gesagt. Aber war auf jeden Fall ich ich sehe es noch vor mir. <laughs> Der Geschmack kann ich jetzt nicht so genau halt sagen, aber, ähm, ja, hat echt gut ausgesehen, ja. <laughs> Das war was feines, ja.
Mhm. Das kann sein. Mhm. <laughs> Ja. Doch, lecker. Habt ihr die denn selbst geerntet und dann dann, äh, sauber gemacht und die Steine rein und alles? Ja?
Ja, mhm. Hat hatte sie. Mhm. Ja, meist also alles wirklich von, äh, selbst geerntet. Wi wi wir hatten auch so 'n ähm, das war 'n bisschen außerhalb, so 'n so 'n Apfel äh, so Apfelbäume hatten wir auch, ähm, im Feld. Ich glaube, das war von Bekannten. Genau, die hatten so viele Apfel äh, Bäume, die die haben halt immer gesagt: „Hey, kommt, äh, ihr könnt die pflücken, oder nehmt so viel mit, wie ihr wollt.“ Und dann bin ich da auch immer mit mit meiner Mutter und dann haben wir die auch immer gepflückt, und darunter waren auch Pflaumen, ja, Kirschen, also, war sehr sehr bunt gemischt, und das hat schon immer ja, frisch dann
Mhm. Ja. Aha. Mhm. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Mhm.
Das war schon 'ne feine Sache. Ja, wir sind auch teilweise zum äh, zum Entkernen oder so auch da gab's auch die B äh, Bohnen vom Garten.
Ja, prima. Ja.